Да, действительно, можно попробовать. Я чай в любом случае в течение дня пью, просто одновременно с работой, так, чтобы посидеть, посмотреть в окно. Это, ну какой-то новый этап для меня, испытание в каком-то даже смысле. Потому что обычно я если что-то пью, и там чай, кофе, я смотрю там "Инстаграм", например, но то есть всё равно чем-то забиваю голову, чтобы одновременно и как бы, а, попить чего-то, и развлечься. Вот. И, действительно, не знаю, насколько это можно считать отдыхом.
Мгм. Мгм. Ну да. Ну, вот на самом деле надо себе позволить, э, и, может быть, где-то какая-то такая вот, э, ну, усилие сделать, чтобы просто вот сесть и пить чай, и смотреть в окно, и не смотреть в телефон. То есть, э, вот, э, ну, чтобы ум отдохнул. Вот, какой-то вот, чтобы была перезагрузка. Потому что действительно это очень много: и работа, и "Инстаграм", очень много информации крутится в голове. И создается такое вот беспокойство.
Точно, да. А слушай, а как, э, не винить себя за то, что я отдыхаю? Потому что для меня отдых это, ну, как будто бы трата времени, что я за это время могла б поработать, сделать что-то полезное. Вот мне иногда эта мысль не дает покоя, и я иногда, вот, э, не слушаю свои желания, желания отдохнуть и всё равно продолжаю вот еще чуть-чуть, а вот еще немножко поработаю. Вот как справиться с этим критиком, который внутри меня сидит и постоянно подгоняет еще что-то полезное сделать?
Мгм.